ก็ไม่ได้เปลี่ยนต่อปีค่ะ แบบว่าใช้สักพักเหมือนกันกว่าจะเปลี่ยนเหมือนเครื่องที่ใช้ล่าสุดนี่ก็ เอ่อ 3 ปีค่ะ อืม
อ๋อ อ๋อ อันนี้ใช้ ปกติใช้เป็นของอะไร? ของ iPhone หรือของฝั่ง Andriod?
เออ ครั้งนี้ใช้ iPhone ค่ะ อันนี้เป็นเครื่องแรกเลย ก่อนหน้านี้ใช้ Andriod มาตลอด
อ๋อ อ้าว แล้วทำไมใช้ Adriod แล้วถึงเปลี่ยนมาใช้ iPhone อ่ะ?
เพราะว่า เอ่อ เพราะว่ามี iPad แล้วก็มี MacBook อะค่ะ ก็เลย ตอนนั้นแบบว่า ใช่ไหม ตอนนั้นยังแบบว่าใช้ ใช้ Andriod ใช้ Andriod แล้ว มัน มันยากอ่ะค่ะ จะส่ง <chuckles> จะส่งไฟล์ที
อ๋อ อ๋อ ๆ ก็ ก็ควร นะ <chuckles> ก็ควรนะ ถ้าขนาดนี้แล้ว <chuckles> ฮ เหมือนเป็น ถ้า ถ้าถือ ถ้าถือ MacBook ถือ iPad แล้ว แล้วมือถือยังไม่เป็น iPhone อีก เนี่ย มัน มัน มันไม่ใช่ แล้ว <chuckles> เออ คือยกเว้นว่าแบบ เอ๊ย คุณ คุณใช้โน้ตบุ๊กอะ ใช้แท็บเล็ตของ Samsung อย่างเงี้ย ค่อยถือมือถือของ Andriod ก็ว่าไป อย่าง
เออ ใช่ ใช่ไหมคะ เออ ก็เลย ก็เลยเปลี่ยน อา ใช่ค่ะ ใช่ แล้ว แล้วคุณบ้านล่ะคะ ใช้รุ่นอะไรคะ?
เออ เออ ปกติผมจะใช้ทางฝั่ง Andriod อะไรอย่างเงี้ย ก็ขึ้นอยู่กับแบบว่าตอนนั้นอะไรที่มันดัง ๆ ตอนจังหวะที่เราจะซื้อ เครื่องเก่าจะฟัง อย่างตอนเนี้ยล่าสุดอะผมใช้ของ ASUS ROG อยู่ มือถือนะ เออ เป็นแบบพวกเน้น เน้น Gaming อะไรอย่างเงี้ย เป็นมือถือที่เน้นเล่นเกม
อ๋อ ค่ะ แล้วแบบว่า อ๋อ โอเค มือถือเน้นเล่น เกม เข้าใจได้ค่ะ
เออ ใช่ ส่วน แท็บเล็ตเนี่ย แท็บเล็ตเนี่ยเป็นของ Samsung
อ๋อ
เออ อันนี้ก็ไว้แบบ ไว้ ไว้อ่าน อ่าน E-book โดยเฉพาะ <chuckles>
อ๋อ โอเค
เพราะว่าขนาดมันใหญ่มาก มันใหญ่กว่า มันใหญ่กว่า iPad แบบเยอะอะ ประมาณนั้น มันเลยแบบอ่าน E-Book สนุก ใช่ ๆ แต่ว่ามันหนักกว่าด้วยนะ แล้วมันก็เร็วกว่า อะไรอย่างเงี้ย คือมัน มันเร็วกว่า iPad อีก
โอ๊ย จริงเหรอคะ? อ๋อ